أيوه، واليوم قصيِّر كمان، يعني حتى بيبقى اليوم قصيِّر، فهو بيبقى ال ما بيعرفوش يخرُجوا براحتهم، لأن ال الليل بيبقى طويل، فهيخرُجوا يرُوحوا فين في الليل، و
بالعكس. ده بالعكس، لا، لا، لأ، أنتَ هنا في أوروبا النهار، استغفر الله يعني، يعني أنا في أصعب رمضان قضِّيته في حياتي في أوروبا يعني، المغرَب بيأذَّن 21:30 يعني 23:30 في توقيت مصر.
ياه! الن النهار أطول؟
النهار طويل جدًا، جدًا، يعني المحلات تقفل والدنيا لسه نهار. يعني
بس ده في ال الدول اللي هي الأوروبية، والّا في الدول الإسكندِنافية؟ أنا باتكلَّم عن الدول اللي هي زي السويد وكده.
النهار طويل جدًا في السويد، حتى في ألمانيا، واحدة كانت عاملة فيديو بتقول إن هي "شايِفين المحلات قافِلة الساعة 18:00." بتقول كده، والبلد كلّها قافِلة.
ياه! ده حاجة صعبة أوي.
واحدة في ألمانيا، مصرية. آآ فلأ، أنتَ الدنيا بتضلَّم الساعة 21:00، 22:00، بس البلد بقى بتقفَل من الساعة 18:00 مثلًا.
آه. ياه! وبيقعُدوا بقى يعملوا إيه في بيوتهُم من الساعة 18:00؟ <laughs> ما طبيعي يبقوا ناس كئيبة يعني. <laughs> آه، آه. <laughs> آه. طيب نرجع بقى للمطَر تاني، أنتِ ب قُلتِ المطر في إسكندرية غير المطر مثلًا بتاع ال في مطرَح ما أنتِ عايشة أو كده. فبتح آه، بتحسِّي المطر بتاع القاهرة أحسن، اللي هو المطر اللي بيختلط بالتراب ده، والّا المطَر اللي ريحته يود؟
يقعدوا في بيوتهم بقى. <laughs> ما فيش حاجة، ما فيش ما تلقِّيش حتى supermarket. في القاهرة، آه. أنا ما كنتِش أفهم أصلًا إن هو بيختلط بالتراب إلَّا دي قريب. أنا بُص، أمَّا جيت أوروبا في مطَر بقى الريحة، أنا طول عمري عارِفة إن ريحة المطر بتاعة إسكندرية مختلِفة عشان البحر، بس ريحة المطر الطبيعية اللي هي أم تراب دي، فاهم؟ فلمَّا جيت أوروبا بقى لقِيت في مطَر من غير ريحة، فكنت مستغرِبة أوي، عمَّالة أقول لهُم: "هو ليه المطر في البلد دي ما لوش أنا عايزة أحس بالأحاسيس اللي أنا كنت باحس فين ريحة المطَر؟ البلد بتمطَر صيف شتا، فين المطَر بقى، فين الريحة؟"
الريحة، أنا باتكلم عن الريحة عمومًا. آه. <laughs> من غير ريحة خالص، لا تراب ولا يود. آه. <chuckles>
ما فيش ريحة، فاكتشَفِت بقى ساعتها، قالوا لي شوف أنا يعني شوف بعد قد إيه سنين عُمري دي كلها، اكتشفت إن الريحة اللي إحنا بنشمِّها دي ريحة التراب مش المطر. <laughs>